Allora, piatti tipici, devi sapere che l'Australia è un po' come l'America. Quindi, in realtà, non ne hanno tanti perché sono molto, diciamo, mhmm, ci sono molte cucine lì e gli australiani amano mangiare cibo di altre culture, non il loro, ma perché non ce ne hanno di cibi tipici. Ti dico, una cosa tipica che c'è poteva essere l'avocado toast perché è stato inventato in Australia, quindi, mhmm, sì, cioè, lo lo man lo mangiavo io molto lì, però lo conoscevo già in Italia, quindi non è una cosa che ho scoperto. Uhm, poi, lì c'era la carne di canguro, però io quella lì non l'ho non ho mai avuto il coraggio di assaggiarla, ti confesso, quindi non saprei cosa dirti. Del res
Okay, mh-mh. Ah-ah. Certo, capisco. Mhmm. <chuckles> Okay. <chuckles> Quindi mangiano la carne di canguro.
Sì, a volte, ma in realtà la maggior parte degli australiani no, fa più parte dell' experience, possiam dire.
Mh-mh, okay.
Ehm, poi, cioè, io ti posso dire cibi che mi son piaciuti, ma non sono tipici. Tipo, lì e vanno tantissimo i biscotti, proprio quelli col burro, non lo so. Te hai presente Crumbl Cookies?
Ah, sì, sì, okay, capito.
Eh, lì non c'è proprio la marca Crumbl Cookies però i biscotti son tutti così. E io, infatti, andavo, s sì, buonissimi. Io andavo 1 volta a settimana a fare colazione lì con questi biscotti giganti, buonissimi. Quelli mi mancano tanto.
Burrosi, quindi pieni di o <chuckles> Eh okay, okay, immagini insomma. Ehm, insomma, tutto sommato però mi sembra di capire che è stata un'esperienza anche abbastanza divertente, no, perché
Certo, divertentissima.
E qualcos'altro di bizzarro, che hai mangiato e che non riassaggeresti?
Ma, in realtà non ci mhmm, penso ci sia nient'altro. <chuckles>
<chuckles> Ti è bastata l'esperienza con la carne e la salsiccia. Va bene, io ti ringrazio per questa divertentissima conversazione, è stato un piacere, e ti auguro una buona serata.
Sì. Esatto. Anche per me. Grazie mille per avermi, dai, ascoltato. Ti saluto.